Imm! Bayılıyorum böyle spontane olanlara! Hıı!
Çok güzel bir çok spontane, çok ucuz bir bilet yakaladık. Eee, çok böyle, eee, dediğin gibi aniden oldu. Daha zaten, hani, tatilin başı olaylı, eee, ve unutulmaz başladı. Eee, 8-10 saatlik bir aktarma, eee, şeyinde Mısır'da. Eee, hadi, dedik, bir Mısır'ı gezelim. Bize bir kâğıt verdiler. Bir de otel, eee, verdiler, işte, yemek ve otel. Eee, gittik otele, ııı, Kahire'de. Eee, hemen bir taksici bulduk.
Hı. Hı. <chuckles> O, harika!